بُصّ هو إحنا معانا شوّاية، شوّاية فحم، بس إحنا حاطّينها فوق، يعني حاطّينها فوق كده مش في الشقة يعني، آه، على السطح، فدي بنشوي فيها، فالفكرة إن إحنا بقى مش بنروح نشويها عند حد أو مثلًا مش بنشويها في الفرن، لأ هي على الفحم وإحنا اللي بنعملها، فهُم بيحبوها مننا كده، فدي طبعًا أكلة مشهورة من اللي إحنا بنقدّمها.
السطح. جميلة أوي طبعًا، دي تُحفة دي أي حد يعني نادر لمّا حد يعمل لك فراخ على الفحم وهو اللي عاملها مش شاريها يعني، أكيد هتبقى حلوة أوي يع
آه، هُم بيكَسّلوا، آآ، دي طبعًا حاجة، والحاجة التانية طبعًا أشهر أكلة تقريبًا يعني في أي بيت في العزومة، اللي هي المحشي.
بالضبط. محشي إيه؟ ورق عنب والّا بتعملوا كرُنب أنتم؟
بُصّ هو الاتنين بيتعملوا، بس أنا باحب ال الورق عنب بصراحة.
اهم، وأنا كمان. <laughs>
لأن برضو لأن برضو في ناس بتحب إيه بتحب مثلًا ورق عنب، وفي ناس تانية بتحب الكرُنب، فلازم نعمل الاتنين عشان مثلًا ما نجبرش حد إن هو ياكل حاجة غصبٍ عنُّه، عشان برضو ياخد راحته.
جميل أوي أيوه، تعملوا كل حاجة وهو يختار بقى براحته، وإيه كمان التالتة؟
دي تاني حاجة. بالض تالت بقى حاجة، أنا بقى اللي باعملها أنا بقى بنَفسي ي المكرونة بقى، يعني مكرونة بقى على حسب بقى إيه مزاج يعني على حسب مثلًا الناس اللي هتيجي، مكرونة red sauce، white sauce، على حسب بقى مثلًا
يا راجل! ده أنت طبّاخ بقى. <laughs>
آه لأ واعملها إيطالي كمان.
جامد! إيطالي بتفرق إيه بقى مثلًا؟
يعني مثلًا في مثلًا أكلتين ي مثلًا لو red sauce، آآ، باعملها إيه، اللي هي spaghetti Bolognese، ولو white sauce بنعملها fettuccine فراخ، دي بتبقى باللحمة ال اللي هي ال bolognese دي باللحمة المفرومة، إنما fettuccine الفراخ دي طبعًا بقى white sauce بالفراخ. آه، صدور نكون مقطّعينها julienne كده وبتبقى موجودة، فاللي هو إيه، أنا ب باحُطّه قدّام ال يعني مش باحط ال الشخص اللي قُدّامنا أو الضيف ده يعني إن هو ياكل حاجة معيّنة، لأ برضو بنتيح له برضو فرصة إن هو إيه يختار بين الاتنين برضو، قُدّامك آه زي ال زي بالضبط المحشي كده، فبتلاقي كده برضو ده كُلّ ده بيخَلّي الضيف كده يحس إن هو إيه يعني أنتم بتحاولوا ترضوه بجميع ال فاهم؟ في جميع الزوايا عشان برضو ما يمشيش زعلان.
حلو. صدور فراخ بقى، امم. إمم. اختيارات مختلفة، آه. جميل أوي. طبعًا، آآ في أصلًا قاعدة كده في التعامل مع الضيوف بتقول: "الضيف لا يُخَيّر"، يعني ما تسألش الضيف تشرب قهوة والّا شاي؟ لأ، أنت تقدّم له الاتنين وهو يختار زي ما أنت بتعمل يعني، أنت بتعمل له white وred sauce، أو تعمل له محشي كده ومحشي كده، فأعتقد آآ، أنتم بتطبّقوا ال القاعدة دي حتى لو أنتم مش عارفينها يعني، قاعدة قوية جدًا في كرم الضيف يعني، اللي هو أنت ما بتخيّرش الضيف بين حاجتين، أنت بتدّي له الحاجتين وهو يختار براحته.